Personal tuh karena, kalau aku dengerin lagu itu pasti menyesuaikan suasana hati gitu. Bahkan ya dulu ya Kak, aku tuh, eee, pernah deket sama seseorang. Eee, deket dalam artian romantis ya.
Dekat gimana tuh maksudnya?
Nah aku kalau, eee, punya peduli lah sama orang tuh aku biasanya ngasih kayak rekomendasi lagu gitu loh, sesuai kayak kondisi kita gitu. Jadi kayak aku merekomendasikan beberapa lagu. Nah ketika
Oh ya. Woi. Terus, kalau kasih rekomendasi responnya gimana tuh?
Eee, seneng-seneng aja sih, karena kan aku sebenarnya ngasih tuh kayak, "Ini loh liriknya bagus" gitu, kayak udah ng ngejelasin gitu, jadi nggak pakai kode-kode kayak ini loh, apa, lagunya oke. Langsung aja gitu, kayak, "Ini bagus loh liriknya" gitu, "coba deh dibaca apa lagu, coba deh dengerin," kayak gitu.
Iya iya iya iya iya. Asik asik. Oh. Mmm, dan kalau misal ya?
Nah. Karena lagu hmm, karena lagu personal ya Kak, ketika selesai hubungannya, aku bilang tolong dihapus ya, lupakan lagunya.
Ya. Aduh, emang bisa dihapus lagu itu?
Eee, nggak tau ya, kalau aku kayak, "mmm, nggak perlu disimpan lagi ya lagunya" gitu. <chuckles> "Jangan diinget-inget ya" itu ibaratnya, "itu lagu kayak khusus nih dari aku, jadi jangan sampai, awas lu, kamu kasih-kasih ke orang" gitu.
<chuckles> Ribet juga ya? Heeh. Wih. <chuckles> Iya iya. Nah kalau misalkan dengar lagu itu biasanya pakai headset aja, atau sambil kerja, atau sambil santai-santai gitu Kak?
Mmm, itu tergantung suasana lai hati lagi Kak. Kalau lagi mendung nih iya, kalau lagi mendung aku biasanya pakai headset. Hah, kenapa?
Oh tergantung lagi? Wah betul-betul personal ya lagu itu ya? Betul-betul personal jadinya ya?
Iya, jadinya benar-benar personal. Bahkan kayak mungkin selera aku tuh sedikit ra eee, kadang juga kenapa jarang diperdengarkan, eee, sama orang-orang itu, karena takutnya nggak sesuai selera gitu, kadang suka aneh. Hmm.
Emang pernah gitu, emang pernah Kakak dengarkan lagu, kasih dengar lagu terus orang nggak suka? Emang pernah?
Pernah pernah pernah, jadi kayak saudara aku sendiri sih, kayak, "Lagu apa sih" gitu di <chuckles>
<chuckles> Oh, gitu.
Iya, jadi kayak, "Apa sih yang kamu dengerin ini?" gitu. "Eh bagus lagi," gitu.
Mungkin karena musik rock kali?